Ah vielleicht, w ähm, wie ich sagte, vielleicht sein der große Bruder wohnt weit weg. Ich verstehe das. Aber dass er mit ihm ein bisschen, weißt du, über E-Mail oder Whatsapp oder?
Jaja, genau. Ja. Der große Bruder ist derjenige, der jetzt freig äh, der jetzt studiert. Nicht der Kleine. Der Kleine ist ja noch bei uns.
Oh, oh. Oh Gott, das habe ich missverstanden. Ja.
Okay, deswegen haben wir so 'n bisschen aneinander vorbeigeredet.
Genau. Oh, das tut mir leid. Das habe ich total missverstanden. Ähm, es ist ja ein Prozess, wo er immer noch er arbeitet ja daran. Das ist ja schon mal 'n guter Sch Schritt. Das Einzige, was ich sehe, ist, dass vielleicht von den Eltern her eben klargemacht wird: „Hier, äh, du hast nur noch das übrig, was du für Spaß oder so Sachen, die nicht unbedingt sein müssen, zur Verfügung hast.“ Hm, und dass er Ausgaben hat, die wirklich notwendig sind, dass jeden Monat, dass da so 'ne rote Lampe angeht, ähm, das muss bezahlt werden. Das geht ab. Und, ähm, dass ihm so die Gegenüberstellung noch mehr klargemacht wird, zum Beispiel 'n rausgehen und 'n Bier trinken, ähm, mit sein
Ja, ne, kein Problem. Genau. Ja. Mhm. Ja. Ja. Ja. Ja. Mhm. Okay, also, Einnahmen, Ausgaben, dass er die protokolliert, ne?
Gegenüberstellen. Ja, und gegenüberstellen.
Und dann am 31., am 31. immer die Abrechnung macht?
Ja, zum Beispiel immer ganz genau an dem an dem Ende des Monats das bezahlt. Und dann sieht er: „Oh, da ist nicht mehr viel übrig.“ Ähm, dass da nicht so ja, die Zahlung ah
Ja. Das ist 'ne gute Idee. Das gebe ich gerne weiter. Vielen Dank.